É na verdade ela já mudou, né, ela já se mudou e assim, e isso me impactou muito causou um certo até trauma, porque foi uma coisa tão abrupta, né, foi tão assim resolvemos de uma hora pra outra, que não deu tempo de eu me preparar, eh, psicologicamente pra isso sabe? Então foram algumas situações assim bem fortes na minha vida assim de mudanças que foram muito de uma hora pra outra, e aí hoje eu qualquer coisinha, qualquer mudança que eu que eu preciso fazer na minha vida eu já
Uhum. Hum, imagino. Uhum, imagino. Entendo.
aquilo já perco a respiração, já começo a ficar mal, já fico ansiosa, já, eh, ou seja, e tenho um demoro muito a me adaptar, sabe, na na nova realidade.
Hum. Hum, imagina Entendi. Me diz uma coisa, quando você decidiu imigrar, né, que você falou que saiu do Brasil, eh, essa decisão foi uma decisão tomada por você ou por outro? Marido ou a a proposta, alguma coisa eh, secundária?
É, não. Foi pelo pelo eu e meu marido, né? Nós estávamos pesquisando e tudo, eh, e ele se aposentou, eh, e Portugal estava abrindo pra ao visto pra aposentados e aí a gente pensou: "Olha, é uma oportunidade, né?". Eh, de levar as crianças, elas estudarem e terem novas oportunidades, novas experiências.
Uhum. Uhum. Ok.
E aí a gente tomou essa decisão juntos assim, mas mas foi rápido.
Hum, entendi, então essa foi uma decisão esperada, né, não foi uma decisão programada, né, não foi uma decisão que você, eh, foi forçada, então o seu problema são as mudanças que você não tem opção de de se preparar.
Não, esse esse não. É exatamente. Eh eh, assim é que, como foi de uma hora pra outra, né, então eu, vou nessa vai, eh, chega no na hora mesmo eu fico: "Meu Deus, aconteceu!".

Uhum, uhum.
Eu fico: "E agora? Que que eu faço?". O cenário mudou, tudo mudou, agora eu mudei de país, agora eu já tô aqui. Que que eu faço com essas novidades, né? Aquilo Então tudo me assusta. Então e aí eu fico meio deslocada, sabe? Eu fico assim meio perdida. É, quando
Entendo. Ok. Hum, imagino. Ai, se Uhum. Você teria o apoio, por exemplo, eh, pra pra pra lidar com essas situações de mudança do seu marido? Ele também é a pessoa que tem essa dificuldade de excitação, ou pra ele as coisas é mais fáceis, de quando se tem umas mudanças, assim?
Pra ele é super tranquilo. Até porque ele, pronto, da área da marinha, então ele já morou em vários estados, né. Então, pra ele isso é tranquilo, eh, realmente e acaba que ele é a pessoa, né, que eu que eu mais conto, que eu uso como apoio. É, apoio emocional e tudo, acaba sendo ele sempre, né?
Hum. Ah, certo. Usa como apoio, né, para lidar com isso. Uhum. Uhum, é. É por isso que eu te perguntei. Olha que bom.
E ele se adapta melhor, né? Eh, tranquilo. Eu é que
Eu te perguntei sobre isso, exatamente, pra que tenha essa referência, né, do que te dizer, de como te ajudar a a encontrar um caminho, eh, pra ser mais fácil com isso, e ter um apoio de alguém, ajuda bastante, né? Você ter apoio de uma pessoa que você confia, apoio de alguém que está do seu lado, pra que você consiga lidar com esses processos de forma mais natural. E aí, eu fa eu queria te perguntar uma coisa: será que se você fizer, não sofrer por antecipação, porque ansiedade é exatamente isso né, de você ficar pensando em tantas coisas, mas, eh, sobre projetos soci eh, de vida pessoal, profissional e até familiar, quando você faz algumas perguntas pra você mesmo, já com algumas possíveis respostas, você acha que te ajudaria, de repente, a não ter, ah, surpresas, por exemplo?
É. É. Hã, pensar num cenário antes, seria isso? Num possível cenário de de de mudança.
Isso. Uhum. É exato, pra que você não seja, por exemplo: hoje, você tem o seu filho. Qual seria o possível cenário pra ele? Você tem uma ideia? Você conversa com ele? Você já vai porque assim, o ideal é a comunicação, né? Porque sua filha, pronto, você tomou ela teve essa mudança, e pra o seu filho? Qual seria o proxi o cenário dele hoje, atualmente, para o futuro? Para que você já comece aí alimentando ali, dentro de você, a possibilidade de uma mudança que, pode não ser confortável pra você, mas é um desejo dele.
Certo. Uhum.